Äh, ja, also Also, vor um 1:00 nachts ist es eigentlich nie der Fall. Es sei denn, ich muss wirklich mal früh aufstehen, zwinge ich mich natürlich auch irgendwie, nicht später als 12:00 zu gehen. Aber so Standard, auch momentan so als Studentin ist schon so, boah <sighs> 1:00, 1:30, manchmal sogar um 2:00. Also, es ist 'ne Katastrophe tatsächlich. Ich, äh, muss das unbedingt ändern.
Okay, ich verstehe. Und wenn du dann so um 1:00, 2:00 ins Bett gehst, hm, weißt du so ungefähr, äh, wann du aufstehst, beziehungsweise wie viele Stunden du dann, ja, schläfst?
Mhm. Mhm. Ähm, also, ich schlafe meistens, s ja, ich schlafe schon aus und wenn ich dann das 1. Mal irgendwie aufwache, so vielleicht, hm